É prejudicial, e aí eu demorei, é.
Que nada, pega monohidratada que é a melhor ainda, de todas ainda.
Sim, e eu e eu vi que tem muitos benefícios, né, tem a questão da mente, aí eu estava vendo que parece combate, por exemplo, o uma doença, uma doença, eu esqueci o nome da doença, e é uma doença que faz as pessoas esquecerem coisas. A Alzheimer, exatamente.
Hum. Uhum. Exato. A alzheimer então e exato. <giggles> Então, eh, em relação à creatina, você teve essa percepção também que a depois que você começou a usar, tanto a qu essa questão de memória de esquecer alguma coisa, ou então de de de formular uma frase completa, sabe você sentiu que isso deu uma melhorada? <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs>
<laughs> Não, mas acontece, melhora. É com o tempo.
Eu acho que não. Não, mas na verdade, ah, na verdade nunca foi de de esquecer, assim, coisas não, eu realmente, eh, sentia a melhora no na evolução do músculo. Eu acho que realmente deu deu uma inchada e deu uma crescida. Com relação a isso eu eu percebi. Agora é algo que tem que ter um certo cuidado, né, porque também não pode tomar em excesso. E aí era por isso também que eu evitava, as pessoas falavam muito que dava problema nos rins, e aí por isso que eu evitava.
Uhum. Uhum. Uhum. Que bom. Não. Exato. E e pois é, era isso que eu ia te perguntar, e você tem bebido bastante água? Porque
Eu acho que eu bebo, eu acho que eu bebo uma quantidade boa. É.
é super necessário. Mas olha, não, eh, tem que ser mais do que talvez você esteja imaginando, a gente tem que beber muito, muito mais água porque a creatina ela a atuação dela é baseado nisso, na nossa hidratação também, no no decorrer do dia.
Uhum. Interessante, eh, é uma boa. Eu acho que eu bebo, mas deveria beber mais, realmente.
Hum.

Uhum. Eu acabo comendo ali um um pão com ovo, queijo, e aí eu tomo o meu meu suplemento, não pode deixar de faltar. E inclusive, a a minha esposa ela tá no Brasil, eu pedi até pra ela trazer uns suplementos pra mim. Porque, <chuckles> o que que acontece? O meu suplemento aqui eu pago 34€ pelo suplemento. No Brasil o suplemento que eu tomava, e que é melhor do que eu tomo aqui, porque tem mais vitamina, ele é mais gostoso e ele é maior, ele custa R$70, né. Então com trinta euros eu consigo comprar praticamente 3 do Brasil.
Uhum. Uhum, sim, sim. Hã. Ah, boa. Uhum. Ok. Uhum. Ah, sim, a conversão vai vai ajudar. Exato, exatamente. Que legal, boa.
Então então eu eu optei por essa estratégia, né, quando ela vier só acho que ela infelizmente só vai conseguir trazer um, mas um um já tá ótimo e daqui a um tempinho
Uhum. É comprimido ou é é algum o o o um pó pra misturar com alguma bebida?
É bomba! Não, tô brincando, é pó. É, é um pó mesmo que você é um scoopzinho, e aí você bota o o pozinho, né, e ai balança dentro do lá no Brasil eu batia no liquidificador, só que aqui eu comprei uma uma garrafinha que eu consigo mexer, né, é um mixer mesmo. E aí é até prático, então eu boto o pó e aí começo a sacudir o o pozinho com leite, aí eu sacudo e é bem tranquilo. Ago
<laughs> Entendo, entendo. <laughs> Uhum. Sim. Uhum. Ah, que legal. Uhum. Uhum. Creatina junto ou não, separado?
É já já vem com creatina, já vem mas eu também tomo separado, né, já vem com um pouquinho de creatina, porque como eu não tomo toda a quantidade, porque eu achei bem estranho, cara, ah, esse suplemento aqui, eles pedem pra gente tomar uma quantidade muito grande. Então, por exemplo, a quantidade que vem
Ah, já vem junto, que legal. Uhum. Uhum. Uhum. O que? Hã. Tipo, mais de um scoopo um um scoop daqueles de que vêm dentro do da embalagem?
É, exatamente, eles pedem pra eu tomar 2.
Ah, eu só tomo um daquele.